Du, sag mal: Wie hast du dein 1. Haus gekauft?
Tja, also, es ist bei mir schon einige Jahre her, muss ich dazu sagen. Ich bin nach dem Studium, ähm, <tsk> in nach Baden-Württemberg gezogen aus beruflichen Gründen, ähm, Richtung also nach Stuttgart. Ähm, und mein Mann ist 1 Jahr vorher dahin gegangen. Damals waren wir noch nicht verheiratet, auch nachm Studium ganz klassisch. Ja, und dann haben wir wirklich, ähm, erst mal so 'n bisschen zur Miete gewohnt und dann irgendwie so 2 Jahre später, ich glaube, das war 2003- also wie gesagt, das ist schon sehr lange her mittlerweile- ähm, war dann irgendwie zu überlegen: „Boah, die Mietpreise sind hier so teuer, grade im Schwabenländle und grade der, ähm, Kreis um Stuttgart ist natürlich schon sehr teuer, ähm, was man da monatlich zahlt.“ Da hatten wir uns überlegt 'ne Eigentumswohnung zu kaufen. Ja, und dann haben wir ganz mal so 'n paar Exposés angefordert, ganz klassisch, und dann übers Internet 'n bisschen geguckt: „Was gibt's grade“, haben dann auch so die 1. Besichtigungen gemacht, ähm, und das waren so die 1. Schritte praktisch Richtung Eigenheim.
Mhm. Ah, schön. <laughs> Okay. Mhm. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Aha, okay, interessant. Also, wirklich dann dieses dieses aus diesem kleinen Wunsch dann auch wirklich was zu haben. Also ihr wolltet dann nicht direkt 'n Haus haben, sondern wirklich erstmal diese Wohnung.
Ja, genau, eigentlich wollten wir 'ne Eigentumswohnung haben, ähm, und hatten dann 2, 3 uns angeguckt. Ähm, aber dadurch, dass wir beide, ähm, im Eigenheim aufgewachsen sind und zwar eben in 'nem eigenen Haus, also sowohl seine als auch meine Eltern, wir hatten also ich kenne das gar nicht anders, und dann auf einmal in so 'nem 6- oder 8- Parteien-Haus mit Leuten dann den Keller teilen und auch die Waschküche. Boah, da kamen uns schon die ersten Zweifel, das muss ich wirklich schon sagen, ähm, dass man da wirklich überlegt und dann ach, weiß ich noch, so 'n Fahrradkeller und die Wohnungen, die wir uns angeguckt haben, waren teilweise auch noch gar nicht alt, aber waren echt na ja, ich will mal sagen, so runtergeratzt, so würde ich das jetzt mal nennen. Und wo man dachte: „Boah, die Fenster sahen echt schon schäbig aus“ und, hm, also ich kann mich noch dran erinnern, wo wir wirklich so, äh 3, 4 Wohnungen, mehr haben wir uns gar nicht angeguckt. Und dann hatten wir zufällig 'n Angebot gesehen, sogar bei uns genau in dem Ort, wo wir damals gewohnt haben. Wir waren so 15 km südlich von Stuttgart, ähm, haben wir zur Miete gewohnt und da hatte 'n Bauträger 'ne Anzeige drin mit, ähm, Reihenhäusern beziehungsweise so Doppelhaushälften. Und da haben wir gesagt: „Boah.“
Ah, okay. Ah, interessant. Mhm. Ja. Mhm, ja. <laughs> Kann ich verstehen. Mhm. Na, okay. Hm. Ja. Mhm. Ah. Ah, okay, das kommt dir natürlich gelegen, ne? <laughs>
Ja genau, es war vom Preis kaum teurer als die letzte Eigentumswohnung, die wir uns angeguckt hatten. Ähm, und da haben wir gesagt: „Hm.“ Ja, und dann war das irgendwie ganz kurz entschlossen. Wir haben uns das vor Weihnachten noch angeguckt, ähm, und dann also dr 2003 noch und dann den Vertrag wirklich, ähm, Anfang 2004 dann auch gleich unterschrieben. Das ging dann unheimlich schnell. Wir hatten beide natürlich sichere Jobs, ähm, sind dann ganz klassisch natürlich zur Bank, haben mal gefragt: „Was sie uns denn wohl geben würden an Finanzierung“, weil das war wir waren relativ spontan, muss ich schon sagen. Glaube, wir, ähm wir waren, glaube ich, grade noch irgendwie auf den Malediven und 4 Wochen später sind wir angefangen, irgendwie nach 'nem Haus zu gucken oder nach 'ner Wohnung. Und da war natürlich 'n bisschen Geld schon mal weg, was wir natürlich ganz gut hätten da noch gebrauchen können. Ähm
Oh, okay. Mhm. Ja, schön. <laughs> Ja. Mhm. Ja. Mhm, verstehe. <laughs> Ja, grade nach so 'n dicken Urlaub, ne?. Mhm, kann ich mir vorstellen. Okay, ja.
Mhm, genau. Also, das weiß ich noch, dass wir, ähm, da erstmal da 'n bisschen gucken mussten. Ähm, aber ich muss gestehen, mit der Bank, das hat echt gut geklappt, dadurch, dass wir beide, ähm, halt, ähm, ja beruflich schon wir hatten beide studiert, mein Mann Ingenieur und ich halt, äh, auch im Bereich so Vertrieb und Marketing. Äh, und deswegen war war also das das Geld war war sozusagen da und die nachher war einfach die Entscheidung, ob man monatlich, ähm, 1.000 oder 1.500 €, äh, in 'ne Miete gesteckt hat oder abgezahlt hat, das darum ging's uns eigentlich.
Mhm. Ah, okay, perfekt, mhm. Mhm. Okay. Natürlich, ne? Also, gerade ja abbezahlen, ne, ist natürlich dann immer besser. Und dann hat man ja richtig was in der Hand, ne? Gerade so so 'n Haus ist natürlich was Schönes, was man auch hinterher weitergeben kann. Und war das denn we die Preise damals waren ja noch wirklich viel besser, oder? Also, wenn du das jetzt mal so vergleichst, Preise heute zu früher, w wie nimmst du das so wahr?
Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also, ähm, ich weiß ja, für was wir das Haus letztendlich vor 2 Jahren verkauft haben. Ähm, also, wir haben das Haus verkauft, um 'n anderes neues, größeres zu kaufen, ähm, und deswegen weiß ich natürlich, was wir für das Haus gekriegt haben und was wir bezahlt haben. Also also, mehr als das Doppelte auf jeden Fall. Ja, also das hat sich so geändert, die Preise deswegen, aber wir haben echt Glück gehabt, wahrscheinlich zur richtigen Zeit gekauft. Ich weiß auch noch, was wir an Zinsen hatten. Das waren damals 4,85 %, ähm, ähm, an bei der Finanzierung, die wir da gemacht haben mit der Bank, und dann gab's noch diese Sondertilgung, die man einmal im Jahr konnte man 10.000 € noch reinzahlen. Ähm, ja, und das haben wir dann auch wirklich gemacht. Aber der Hausbau an sich war wirklich schwierig. Also der Bauträger, Katastrophe. Ähm.
Mhm. Ah, okay. Ja. Boah, wow, okay. Ja, da merkt man ja, ja. Okay. Mhm. Oh. Ja, super. Als Okay, also ihr habt wirklich also das kommt also auf 'n Grundstück habt ihr neu gebaut?
Ne, wir haben der also wir haben Grundstück mit Haus praktisch über diesen Bauträger ge äh, gekauft. Das war so' ne Baulücke, da kamen 12 Häuser rein. Ähm. Da war 1 freistehendes Einfamilienhaus, ähm, aber auch aufm kleinen Grundstück. Ich glaube, das waren so 450 Quadratmeter, ähm, und wir hatten ein Reiheneckhaus. Ähm. Unser Grundstücksfläche, jetzt halte dich fest, 141 Quadratmeter.
Mhm, ah, okay. Mhm. Ah, okay. Interessant. Mhm. Ey, okay.
Das ist natürlich überhaupt nicht viel, also da waren auch noch Parkplatz bei und Garten und der Garten war wirklich 'ne große Terrasse mit 'n bisschen Grün und dann hat man noch so 'n so 'n kleine Gartenhaus, aber viel mehr war da nicht. Und der Grundstückspreis damals, weiß ich auch noch ganz genau, war knapp 300 € schon.
Ne. <giggles> Ja. Ja.
Pro Quadratmeter. Also, es war damals schon mittlerweile liegen wir bei 1.000 da, wo wir gebaut hatten damals.
Boah, okay, pro Quadratmeter. Boah, das ist echt, ne diese Veränderung ist wirklich s so sch krass gestiegen in den letzten Jahren. Ja, da das ist verrückt, ja.
Mhm. Wahnsinn, Wahnsinn, also deswegen, ich weiß es halt genau, weil ich mir natürlich damals auch mit beschäftigt habe und das auch, ähm, alles mal richtig so live mitgemacht habe. Ähm, und ja, und das war ha, natürlich war man nervös. Das war natürlich toll, wie wir dann, ähm, ich glaube am 5.4. irgendwie, 2004 dann den Vertrag unterschrieben haben, waren dann beim Notar und dann: „Hey, es geht bald los.“ Und dann hieß es: „Ja, bis Weihnachten sind Sie drin.“ War natürlich nicht so. <giggles> Ne, ne, ist nie so, ganz genau. Ähm, und dann eingezogen sind wir letztendlich am 12.6.2005. Also, es hat dann über 'n Jahr, ne, gedauert und, ha, es war viel Ärger. Also, es war wirklich viel Ärger. Der Bauträger hatte noch 'ne andere Baustelle, dann waren die Handwerker eher da, weil er die Häuser einfach da 'n bisschen teurer verkauft hatte. Ähm, und das war einfach viel Ärger und dadurch, dass wir beide berufstätig waren, hatten wir natürlich nicht so 'n Auge drauf. Du bist halt abends nach Feierabend vorbeigefahren und hast dann gesehen: „Wieder nix passiert und wieder nicht weitergegangen.“
Mhm. Ja, klar. Mhm. <giggles> Ne, ist nie so. <laughs> Ja. Oh, wow, okay. Mhm. Ah, okay, hm. Mhm. <laughs> Ärgerlich, ja, garantiert. Habt ihr dann so wie war das dann so? Also habt ihr dann richtig auch Druck gemacht oder war das so, okay, wir können das jetzt nicht hier ver verschnellern oder wie war das dann da für euch beide?
Mhm, klar, wir hatten ja Ja, natürlich war das total ärgerlich und das hieß für mich am nächsten Tag oder auch für meinen Mann, äh, wieder anrufen, 'ne E-Mail schreiben: „Warum ist nichts passiert? Wann geht's endlich weiter?“ Wir hatten ja auch 'ne Mietwohnung, die ja gekündigt werden musste, und ich glaube, wir hatten 3 Monate Kündigungsfrist oder 6 Monate, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber wir wollten natürlich einfach diese Doppelbelastung vermeiden, ähm, und dann nicht praktisch, äh, die Mietwohnung kündigen und auf einmal stehen wir auf der Straße und können nirgendwo hin, ne, weil unsere Familien unsere Familien wohnten damals 500 km entfernt. Also, wir sind wirklich aus Norddeutschland nach Süddeutschland gezogen. Ähm, und wir hatten jetzt auch nicht so die Möglichkeit, da wer weiß wo mal eben unterzukommen, vielleicht mal für 4 Wochen oder so mit dem ganzen Hautstand, was man auch hat.
Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja. Ja, verständlich, ne? Oh. Mhm. <giggles> Ja, dann ist es natürlich noch ärgerlicher, ne, grade wenn man dann vielleicht die die die die Ansage bekommt „hey, ihr könnt hier bis Weihnachten könnt ihr hier rein,“ und dann macht man's doch so so lappig, eher, ne, dann ist es natürlich echt 'ne Belastung auch.
Mhm. Auf jeden Fall, aber wir waren natürlich zum Glück so clever und haben gesagt: „Wir warten erst mal ab, da wird nicht gleich die Wohnung gekündigt,“ äh, weil sonst das hätte uns ganz schön das Genick gebrochen. Ähm, aber das war natürlich schon toll, wo dann wo du dann nachher auch gesehen hast. Ich weiß, wir hatten natürlich supernette Nachbarn und man hat sich da natürlich auch kennengelernt. Die waren natürlich auch also viele wirklich in unserem Alter. Wir waren damals grade halt noch sehr jung, so Mitte 20, äh, ist ja auch schon mittlerweile über 20 Jahre her. Ähm. Und die anderen Nachbarn waren halt auch alles s relativ jung, auch noch keine Kinder, auch auch alles Pärchen, entweder frisch verheiratet oder auch noch nicht verheiratet. Wir waren damals ja auch noch nicht verheiratet. Ähm, und das war natürlich schon toll, wenn man sich dann abends an der Baustelle gesehen hat und hat dann natürlich zusammen gequatscht. Und ich weiß meine meine Nachbarin, also, ähm, die hatte das Reih andere Reiheneckhaus, praktisch Nummer 3 und wir waren Nummer 1, ähm, und die sagte dann: „Ja ihr,“ sie kam gebürtig aus Ungarn, ähm, und sagte dann: „Ja, meine Oma in Ungarn sagte, ‚das muss ich dir erzählen’.“ Die hatte dann wohl Fotos geschickt, auch, ähm das wurde ganz klassisch auch mit Keller gebaut und da wurde natürlich der Keller erst mal ausgehoben und bei den Rheinhäusern war das ein großes Loch. Und die die die Oma hat dann nur gesagt: „Oh, ihr baut aber 'n schön großes Haus.“ Und dann hat sie gesagt: „Nein, das ist für 3 Häuser der Keller, nicht für einen.“ <giggles>
Ja. Ja, gut. Mhm, kann ich mir vorstellen. Ah. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ah. Ja. <giggles> Ah, schön. Ach so, okay. Mhm. Ja, verstehe. Oh. <giggles> Oh Gott, okay. Die kennen das dann komplett anders wahrscheinlich von zu Hause, ne, weil man dann wirklich genug Grundstück da zur Verfügung einfach hat, ne, dann einfach auch so 'n bisschen da klotzen kann, ne? Ja, das ist natürlich dann belastend, wenn man dann aus einem großen Haus eigentlich 3 kleine Häuser macht. <giggles> Lustig.
Ja klar. Mhm. Ja genau, also wir hatten damals 'ne Grundfläche von 125 Quadratmetern auf 3 Etagen verteilt, weil bei den Grundstückspreisen wurde natürlich in die Höhe gebaut und dann gab's noch der Keller, der hatte auch noch mal so um die 40 Quadratmeter. Ähm, ja, aber ich ich bereue nicht, dass wir's gemacht haben. Wie gesagt, wir haben's zum Glück gut verkauft, ähm, 2022, da waren ja die Preise echt relativ hoch und, ähm, stabil und sind praktisch in unsere Heimat wieder zurückgezogen, ähm, und, ähm, haben sind dann noch mal von vorne angefangen. Haben ja n nicht noch mal neu gebaut, sondern Haus, äh, ganz klassisch gekauft von Baujahr 1980 und das kernsaniert. Ähm, aber jetzt habe ich natürlich die doppelte Wohnfläche auf 2 Etagen, 'ne Doppelgarage, 200 Quadratmeter Keller und einfach, ähm, ist einfach wir sind halt in unsere Heimat wieder zurückgegangen, viel günstiger. Ähm, und ja, und ich liebe es, wir haben jetzt 1.000 Quadratmeter, 'n Riesengarten. Und das sind natürlich Sachen, was wir uns da alles nicht erfüllen konnten, aber es war trotzdem, äh, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu machen. Ähm, und klar, die Zinsen haben sich natürlich auch geändert, ne?
Ja, klar. <giggles> Ja. Mhm. <giggles> Ja. Mhm. Ja, perfekt. Hm. Ah, schön. Mhm. Ja, perfekt. Mhm. War war das denn war das denn der der Hauptgrund, dass du wirklich gesagt hast: „Okay, wir verkaufen die die kleinere Hütte jetzt dafür, dass wir dann eben mehr Platz hinterher haben und das einfach so, ja, wieder schöner in der Heimat ist,“ oder gab das noch andere Gründe oder war's wirklich dieses dieses vielleicht diese mehr Platz dann einfach in den in den im neuen Haus?
Hm, sowohl als auch. Es war natürlich 'ne Zeit, wo gerade auch, äh, wo Corona 2020, 2021, äh war natürlich, mit Familie konnte man nicht viel Kontakt haben oder durfte ja auch 'ne Zeit lang nicht. Ähm, wäre natürlich anders gewesen, wenn man hier vor Ort gewohnt hätte. Aber ich weiß, wir wollten Ostern eigentlich Familie besuchen. Dann hieß es: „Oh, man darf nicht“, und man wusste ja auch nicht, wird man kontrolliert auf der Autobahn, war ja auch so 'ne unsichere Zeit irgendwie. Und dann war auch das Gefühl, dass natürlich die Welt, sage ich jetzt mal, mit 25 anders ist, wie dann mit 40 rum. Ähm, und irgendwie hat mich nachher der Verkehr, Stuttgart und diese ganzen Leute nachher nur noch gestört. Also, es war irgendwie so dieser Punkt, wo ich gesagt habe: „Och ne“. Inzwischen hatten wir auch, ähm, 'ne Tochter bekommen, wo ich dachte: „Oh Gott, wenn die hier mit der S-Bahn nach Stuttgart reinfährt, bitte nicht!“ Ja gut, man denkt ja dann schon 'n bisschen weiter, ähm, und irgendwie hat mich nachher nur noch der Verkehr mich hat irgendwie alles gestört und dann war noch Corona. Ähm, also wir haben schon angefangen zu gucken, so, äh, wirklich als Corona anfing, ähm, und das hat sich dann noch mal verstärkt einfach so dieses Gefühl: „Ey, ne, komm, wir wollen woanders hin.“ Und dann hieß es: „Was machen wir?“ Und da habe ich gesagt: „Al also, also ich könnte mir schon vorstellen, nach Hause in Familie.“ Ich habe 2 Brüder, die haben halt auch Familien und hm.
Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Na, Gott, ja. <chuckles> Ja, garantiert. Mhm, okay. Mhm. <laughs> Ja. Mhm, ja, okay. Ja, verstehe. Ja. Vielleicht grade nur eben, weil man da so so gut auch aufgewachsen ist, ne, in der Heimat, dass man da dann vielleicht auch einfach besser 'ne Familie dann gründet oder auch 'ne Tochter da einfach viel besser aufzieht, oder? Mhm. Okay.
Ja, natürlich, und einfach auch der Kontakt zu den Großeltern, das war natürlich sonst 3, 4-mal im Jahr, ähm, weil das war einfach 'ne weite Strecke, ne?
Mhm. Ja, okay. Dann ist natürlich schöner, ne? Grade grade ne, i äh, Omas und und, ähm, hier, Enkelin und so was haben ja eigentlich immer wirklich so 'ne gute Verbindung, wenn man das so in Familien betrachtet. Dann ist das natürlich schön, dass man dann einfach auch näher bei bei der Familie wohnt und das einfach so de ja, den Kindern einfach zuteilhaben lässt.
Und das ja. Mhm. Ja, und es hat einfach alles gut gepasst. Ähm, also wie gesagt, ähm, das Haus, ähm mein Mann hatte dann relativ schnell 'n neuen Job gefunden. Ich habe gar nicht mehr Vollzeit gearbeitet, als unsere Tochter da war. Und, ähm, er ist dann, ähm, praktisch 'n halbes Jahr vor uns schon umgezogen. Also, erst dann bei seinen Eltern erst mal wieder untergekommen, weil wir das Haus ja noch umgebaut haben. <chuckles> Ähm, und den ganzen Umbau habe ich eigentlich gemanagt, also mit den Handwerkern, aber ich war nie vor Ort, also nur in den Ferien, weil unsere Tochter war inzwischen schon in der Schule, sondern das lief dann alles per WhatsApp und E-Mail und: „Schick mal 'n Foto und wie weit s seid ihr gekommen?“ Ähm, aber es hat super geklappt. Also ich bin ganz happy, dass das so toll geklappt hat alles.
Genau. Mhm. Ah okay. Mhm. Ah, okay, super. Al also wirklich dann beim beim zweiten Mal dann wirklich viel besser gelaufen als beim ersten Mal, ne? Super, okay.
Ja klar, wir hatten ja es selber in der Hand. Also, bei dem bei dem Bauträger, da mussten wir uns drauf verlassen, dass er seine Handwerker schickt. Ähm, und als wir selber umgebaut haben, habe ich mir die Handwerker natürlich ausgesucht. Wir waren dann in den Osterferien, Herbstferien immer da, wenn unsere Tochter halt keine Schule hatte. Ähm, und dann habe ich mir die Handwerker ausgesucht, habe mit denen n' Termin gemacht, habe Angebote angefordert und dann habe ich gesagt: „Du kriegst den Auftrag, so und so sieht's aus, dann und dann wollen wir einziehen.“ Und dann ich glaube, die Sanierung fing an im Dezember 2022 und eingezogen sind wir im Juli 2023 und das war Ko 'ne Komplettsanierung, also Fußboden überall raus, Fußbodenheizung rein, alle Bäder raus. Also, die haben echt Gas gegeben, die Jungs, sage ich mal. Also es hat gut geklappt. Mhm.
Mhm ja. Ja, verstehe. Ja. Ah, okay. Ja. Ja okay, super. <chuckles> Perfekt, ne? Dann hat man die die alte, schlechte Erfahrung hat man dann vielleicht wieder gut gemacht, ne? Und jetzt jetzt hat man da 'n bisschen so 'n besseres Gemüt ja gegenüber. Okay, das ist natürlich dann super schön. Wie ist das denn jetzt
Ja, und natürlich weiß man es auch besser beim 2. Mal ne? Man weiß natürlich vieles einfach besser und du weißt genau, worauf solltest du achten. Ähm, und du warst natürlich auch nicht mehr 25, das ist einfach so, ne? Ja.
Ja, ja, logisch, ne, ne? Hm, ja, verstehe ich. Und jetzt würdest du sagen, du bist jetzt fi final angekommen oder glaubst du, du würdest noch mal umziehen in deinem Leben?
Oh was heißt final angekommen? Ach, sage niemals nie würde ich das jetzt einfach mal nennen ich bin ja jetzt noch nicht so alt als das man sagt: „Oh ich setze mich jetzt hier ich mache jetzt mein Alterssitz“, so nicht. Ähm, aber wir haben es uns natürlich schon so gemacht, ähm, ja, wie wir uns wohlfühlen und haben hier wirklich, äh, viel Geld und Kosten und Mühe auch reingesteckt, um es wirklich so gemütlich zu machen wie möglich. Aber och vielleicht so 'ne kleine Wohnung oben an der Ostsee, Nordsee am Meer, och wer weiß wer weiß was noch kommt. <chuckles>
<laughs> Mhm. Na okay schön. Ah okay. <chuckles> Ja was die Zukunft bereithält, ne? Ja, schön. Okay.
Genau ich bin ich bin für alles offen, sagen wir es mal so.
Gut, ist ja auch richtig so, ne? Dass man sich da wirklich die Türen offenhält. Ja, super Einstellung auf jeden Fall. Ja, dann dann danke ich dir herzlich für das Gespräch. Es war wirklich sehr interessant und ich wünsche dir noch 'n schönen Tag.
Ja. Ja, sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Tschüss.
Tschau.